Heeh. Aku cerita, eee, ini ku dulu ya, cerita kenapa komunikasi ini penting sekali. Jadi waktu itu, anak aku tuh, aku taruh di, e boarding school gitu ya Kak ya. Di pesantren lah gitu. Nah
Boleh. Mhm. Boleh. Oke. Oke.
Mhm, apa namanya ya, terlihatnya ketika kita jenguk gitu kan, aman-aman aja, gitu loh. Nah, e tiba-tiba, eee, ayahnya nih bilang, "eee, yuk kita tarik aja anak" e kebetulan anak perempuan sih Kak. "Kita tarik aja pulang" gitu, "kita didik aja di rumah sendiri, supaya kita lebih deket sama anak ini" gitu. Akhirnya kita tarik lah dia pulang gitu. Dan memang Kak, dia itu kalau enggak salah, eee, pesantren itu berapa ya, 2-3 tahun lah, 3 tahun, gitu.
Oke. Oke. Heeh. Mhm. Oke. Itu berarti, eee, SD, SMP atau ali aliyah nih Kak, atau gimana nih? Dari SMP, berarti tamat SD langsung ke boarding school-nya?
Dari SMP Kak. SMP. Iya. Betul, gitu.
Nah, kalau boleh tahu satu kota atau beda kota nih boarding school-nya?
Beda. Beda kota Kak. Beda kota.
Beda. Oke oke. Berarti jauh ya?
Hmm hmm. Nah, ternyata memang, eee, benar Kak, ada dampaknya jarak, eee, jarak kita itu dengan komunikasi kita ketika dia kembali ke rumah, gitu Kak. Gitu. Dan itu perlu adaptasi, gitu loh. Padahal kan, eee, sebetulnya dia dari kecil kan, eee, udah ikut, e istilahnya udah hidup sama kita, gitu ya Kak ya. Tapi heeh, ketika ada jarak, dan ada jeda waktu seperti itu, tidak intens, itu maka akan terjadi, eee, semacam, apa ya Kak, e eee, e kerenggangan. Iya, kerenggangan gitu, hubungan antara orang tua dengan anak, gitu Kak.
Oke. Mhm. Iya, benar. Wah, menarik ini. Hmm. Kere kerenggangan gitu? Oh. Oke Kak, sebentar, aku jadi penasaran nih. Ini untuk, eee, pelajaran aku juga nih, ketika untuk untuk anak-anak nanti kan, jadi, e ini kondisinya kan berarti anak perempuan ya Kak? Nah, waktu masih tinggal sama-sama, itu, eee, kelakuan, eee, perilakunya bagaimana? Apakah terbuka ataukah, anaknya ceria, ketika udah masuk boarding school dan, mungkin lagi izin, bukan izin ya, mungkin liburan sekolah ya, dan pulang itu, e perbedaannya jauh banget enggak sih?
Hmm. Hmm. Betul. Mhm.